Знаешь, мне кажется, что я уже, в принципе-то, нашла, н знаешь, дело, а, которое которым я хочу заниматься, которое соответствует в целом в ценным моим, а, моим ценностям, моим целям определенным, да. То есть, э, это то, чем я искренне хочу заниматься, но всегда появляются сомнения, э, периодические. И сомнения, наверное, в том а, вообще, то ли я выбрала, во-первых. Во-вторых, э, действительно ли я хочу этим заниматься под влиянием своих собственных желаний? И насколько, вообще, я смогу реализоваться в этом деле. Вот в чём вт вот в чём проблема тоже основная. А, м, я часто думаю об этом, еще по причине того, что я вот учусь, да, и так или иначе почему-то у меня в голове- вот я не знаю, может быть, я себе надумываю- но каждый раз, когда я представляю свое какое-то будущее, да, там, условно, вот, э, как я уже многим своим друзьям и знакомым рассказывала про такую, знаешь, картинку своего вот идеального будущ идеальную будущей меня, да, скажем так. Я в картине мира, да, вот в этой, не вижу себя именно работающей. То е но при этом я представляю себя Да, при этом представляю я себя там, а, в этом потенциальном будущем, значит, э, в определенной стране, да, в определенных условиях жизни, с определенной должностью, в том случае, да, в идеализированном вот этом будущем, в том случае, я там, а, директор компании, да. Но при этом именно работающей, вот этот вот процесс работы, и труда я не вижу, в процессе. И поэтому у меня вот из-за таких мыслей, из-за из-за таких установок и возникают периодически, м, вот вот эти вот мысли о том, а тем ли я занимаюсь. То есть, как будто бы я немножко, может быть, романтизирую то, чем я занимаюсь, да, и поэтому у меня именно вот процесс как-то в голове не строится, но при этом я вижу фь кон концовку, скажем так, да. То есть, вот я не знаю, связано ли это как-то с этим или это просто вот из-за того, что я пока что сама нахожусь в процессе и, ну, нь и, может быть, предпочитаю не обращать внимания на него, поэтому не вижу его в своем будущем. Ну, в общем, какие-то странные такие немножко философские мысли, но от я бы хотела с тобой обсудить, и, может быть, ты мне что-то вот порекомендуешь, или просто поделишься своими мыслями тоже.
Ага. Так. Ну да. Так. Интересно. <grunts> Понимаю. Слушай, ну, на самом деле- это классно, что ты уже нашла направление, в котором двигаться. То, что ты не знаешь каких-то деталей, а, и в связи с этим, возможно, испытываешь некий дискомфорт, или фрустрацию, это, наверное, нормально, потому что особенно если ты любишь контролировать всё, а здесь ты не можешь какие-то вещи контролировать объективно, потому что они ещё не случились, это будущее, а, вот, то как бы здесь без машины времени очень сложно держать это под контролем. И, конечно, опять же, если ты любишь всё контролировать, это может вызывать фрустрацию, это нормально, но при этом это и нормально, что ты это не контролируешь. Вот есть, а, как бы зона твоего контроля, это настоящее, то, что ты можешь сделать сейчас, вот, и есть как бы то, что из этого произойдет. Ну, грубо говоря, если сравнить с фермером, он может посадить семя, поливать его, окучивать, э, покупать там удобрения, их распылять, там технику менять, и так далее, но, э, в итоге всё равно, какой будет урожай на следующий год, предсказать стопроцентно сложно, потому что есть еще погода, климат, а может быть там дроны пролетят, что-нибудь не то сделают, то есть как бы очень много внешних факторов. Но это не означает, что не нужно теперь сеять, э, сеять нужно, и поливать нужно, если есть необходимость, вот, а результат он уже зависит как бы, ну кто-то скажет от Бога, кто-то скажет от Вселенной, ну в общем, от, э, совокупности разных обстоятельств. М, вот. То, что ты не можешь пред предугадать детально всё своё будущее, ну ты же не оракул и не гадалка, нормально как бы, у тебя есть стратегия, это главное по сути. О, вот. А насколько важно тебе вообще представлять себя работающей?
Ага. Да. Понятно. Да-да-да. Да. Ну да, я поняла. Мгм. Наверно, важно. Вот именно, как раз таки из тех же соображений, да, что я описала, а, потому что, м, легко иметь конечную цель, вот такую красивую картинку, да. Потому что в ней у меня действительно нет никаких там, ну, проблем, условно, да, то есть, э, не то чтоб я хочу, чтоб они у меня были, но как будто бы она, видишь, сразу кажется нереалистичной просто. И она хороша для мотивации, такая картинка, и, э, хороша в целом для какого-то вот этого, знаешь, движения вперед там, именно вот как-то подстегивает меня. Но, а, в перспективе я каждый раз, когда я представляю вот эту картину своего будущего, я в какой-то момент ловлю себя на мысли: "Так, а а работа? а где, м, а как, а смысле, а кем я работала, чтобы этого достичь?" Tо есть, может быть, у меня включается какая-то вот эта моя рациональная, а, часть, мой анализ в голове включается, и я сразу начинаю думать: "Так, минуточку, <chuckles> а как я к этому дошла-то в итоге, да? То есть, путь-то где?" Вот. И знаешь, почему это важно? Потому что не так давно я задумывалась о переезде, вот, об иммиграции, э, в которой не будет возможно без работы, да, полноценной, на которую я как раз таки и планирую в будущем устроиться. Но вот именно когда я представляю себе даже вот этот процесс иммиграции, и вот, условно, там, я там, ну, вот прям такой базовый, знаешь, частный пример: я там иммигрирую, да, нахожу себе квартиру там, обустраиваюсь там, да, там, не знаю, район какой-то классный, осматриваю город, всё. При этом в этой картине мира й у меня нет работы. То есть, вот я не знаю, как это получается, но каждый раз, когда я думаю о своем будущем, представляю свои планы работы, она как-то выскальзывает из этого, вот из этой картинки, да. И мне это не не нравится, наверное, по причине того, что я опасаюсь, что если этого не будет хотя бы в моих фантазиях, то это может плохо реализоваться в реальности. Вот, наверно, вот как какая-то такая корреляция у меня получается, потому что, вот говорю, идеализированная картинка- она хороша для мотивации. Но мне кажется, она не очень хороша, когда ты именно планируешь вот такие все вещи сде осуществить. Вот как бы вот так.
Ага. Ну да. Ага. Да. Так-так. Интересно. Понимаю. Ага. Ну. Да, конечно, жизнь устроена таким образом, что без труда сложно выловить эту самую рыбку пресловутую откуда надо, как бы. Я тебя в этом плане понимаю, м, но всё-таки про работу. Вот ты говорила, что ты нашла примерно своё дело, у тебя есть стратегия, то есть в принципе профессия у тебя выбрана.
Да, да-да-да. Выбрано. Мгм.
И ты в ней развиваешься.
Да, да.
О, вот. Периодически ты просматриваешь какие-то вакансии, ну, м, с которых ты могла бы начать свой карьерный путь, когда ты будешь к нему готова, то есть окончишь учёбу и так далее?
А. Да, да, да, я просматриваю, периодически смотрю, даже ищу, знаешь, пока что не не работу, а именно какой-нибудь интершип или, э, может быть, подработку, вот что-нибудь такое. Да, да-да-да. И, а, просто это всё просматривается, но пока что не реализуется по причине то Ну, подработка, да, подработки иногда просматриваю, на, как бы Ну, серьезно ориентируюсь на них: мало ли, как бы, ну, дополнительный заработок. Но, а, э, например, стажировки пока что нет, потому что стажировки обычно Ну на стажировки, требуют уже, там, студентов с завершенным образованием, там, либо последний курс, а у меня еще не последний курс, вот, и я не вижу смысла просто подаваться, потому что я у меня банально знаний нет, чтобы, там, соответствовать условиям, критериям. Поэтому Да, да, да. Поэтому как бы я именно просто просматриваю пока что. У меня нет, э, фокуса найти сейчас работу, потому что это не имеет смысла банально. Вот. А подработки, да, я там посмотрю, что-то ищу, пробуюсь, там, не знаю, опыт какой-то набираю базовый хотя бы, вот, понимание вообще, что это за работа. Поэтому вот такое есть. Но именно, э, может Вот кстати, вот кстати, мы сейчас обсуждаем, может быть, в этом проблема, что я не работала еще в этой сфере, поэтому не вижу процесс работы в будущем.
Мгм. Ну, типа стажировки. М, да-да. Ну да. Понимаю, да. Ну, больше навыков нужно, да. Мгм. Да. Так. М, да. Э. Да, действительно, то есть сейчас ты, а, видишь обозримое будущее, ты наметила себе учёбу, и ты примерно просматриваешь вот эти стартовые позиции, такие как стажировка, потому что с этого, по сути, начинается путь. Уже когда ты будешь хотя бы на стадии стажера, допустим, ты окончишь учёбу и попадешь на стажировку, ты сможешь уже дальше немножко предвидеть, ам, ну, свой уже карьерный путь, ты сможешь видеть особенности работы. Это вот как, э, если ты идешь по лесу и светишь фонариком, он освещает примерно там ближайшие, скажем, 2, 3 метра. И вот, и чтобы чтобы на 6 метров увидеть, надо 3 метра пройти ножками и посветить опять, и тогда ты увидишь дальше. Вот это, как бы, это нормально, наверное. То есть главное, что у тебя есть хоть какое-то видение, и когда ты говоришь, что не видишь себя работающей, это же не означает, что ты не хочешь работать и мечтаешь быть диванодавом. То есть ты хочешь работать, но пока ещё просто сложно представить все детали, так ведь?
Ого. Да. Да, точно. Ага. Ага, да. Да, да. Мгм. Слушай, вот на самом деле в этом есть смысл, потому что я вот когда тебе рассказывала, я в моменте поняла, что это правда может быть причиной. Ведь, э, по сути, у меня есть опыт переезда, у меня есть опыт, там, не знаю, обустройства квартиры, жизни, потому что я уже эмигрировала в своей жизни там хотя бы раз. И, возможно, это и причина, по которой я вижу вот эту часть будущего, но не вижу работающую часть будущего, потому что у меня нет опыта банально. Но, наверно, знаешь, в чем обеспокоенность главная здесь? Это в том, что из-за того, что я не вижу, вот, именно себя работающей, мне тяжело еще и планировать будущее, потому что всё-таки от работы многое зависит в этом будущем. Там и бан банальные деньги, да, там, и в целом возможность переезда, и возможность карьерного роста без него тоже как-то особо, ну, н очень н не очень хорошо живётся, мне кажется, многим. Вот. Поэтому, как бы, вот такие моменты, они тоже, видишь Вот тот факт, что я не вижу свою будущую работу и то, как я буду это делать, как я буду реализовывать это в своем потенциальном, там, обозримом будущем, мне мешает, возможно, еще именно реализовывать планы и планировать в целом на будущее. Вот поэтому тоже мя это беспокоит. И я не знаю, э, стоит ли мне вообще тогда планировать что-то на будущее или это отложить как-то на потом, э, хотя бы до момента, пока я не буду примерно понимать, там: где я буду работать, кем я буду работать, сколько буду зарабатывать. То есть, вот такие моменты какие-то.
Ага. Понимаю. Мгм. Ну да. Слушай, вот я как раз хотела спросить: тебе принципиально сейчас иммигрировать, пока ты учишься, или ты можешь себе позволить доучиться там, где ты сейчас живешь?
А нет, я не планировала иммигрировать сейчас, пока я учусь, я как раз-таки планировала мигрировать после оп окончания обучения. Просто видишь, а, я же говорю, проблема в том, что я это себе очень ярко представляю, уже вот на стадии планов, там, каких-то вот целей, да, но из-за того, что я пока что не нашла работу, я не вижу себя в работе, то есть, соответственно, я н ну, не знаю, какой у меня доход будет, условно, и поэтому, исходя из этого, я даже не могу, э, вот, я могу тока вот примерные планы строить, а четких планов не могу строить по переезду. Вот это меня тоже беспокоит, наверное, потому что переехать я очень хочу. То есть, у меня есть мотивация и желание, но они как-то вот, ну, стопорятся из-за того, что нет конкретики, наверное.
Ага. Поняла. Да. Это очень разумно. Конечно же, переезд- это не просто что-то, что делается в душе. Это то, что делается физически. Соответственно, бюджет важно просчитать. И да, наверное, в этом плане, э, последовательность может быть такая, что ты сначала всё-таки определяешься с тем хотя бы, сколько у тебя денег, и сколько будет их дальше поступать, а потом переезжаешь. Скорее всего, так.
Мгм. Да, да. Да, да, да. Ты знаешь, я думаю, что, наверное, просто не хочется терять еще вот это вот этот, знаешь, какой-то мандраж приятный и мотивацию просто от мысли о том, что я буду переезжать в эту страну, потому что мне очень прям я зажглась прям этой идеей. И, э, может быть, из-за этого я постоянно думаю об этом и вспоминаю про работу. Но в целом-то, да, можно попробовать подождать, хотя бы набраться терпения, да, увидеть, как я там буду работать по итогу, по окончании университета, и уже конкретно планировать, прям четко, с бюджетами, со всем вот этим вот. Ну да, спасибо тебе за разговор. Мне это помогло немножко переосмыслить ситуацию.
Ага. Ну да. Пожалуйста, рада была поучаствовать в твоих размышлениях, и, пожалуйста, обращайся ещё, если вдруг понадоблюсь.